Hı hı, yani, mecburen öyle olması gerekiyor. He, mesela çok, eee, akrabalarımdan benim zaten beni arayıp sormayan hiç haz etmediğim insanlarsa ben zaten, eee, o kadar onlara şey yapmıyorum, hani, kredi vermiyorum. Hani, onlara ben gitmiyorum ailem, eee, gidiyorlar, hani, o görevi onlar yerine getiriyorlar, hani, onu yaptığım da oluyor gerçekten, hani, sadece aile, aile, aile şeklinde de değil. Hani, oraya da belli kriterler koyuyorum ama dedi I tabii ki.
Hı hı. Hımm. Hı hı. A, aslında onu da dengeliyorsun bir şekilde, yani, gittiğinde. Anlaşılabilir.
Aynen onu da Yani, dengelemek gerekiyor, hı hı.
Peki, ııı, sen bu tarz bir durumda, yani, baktığın zaman aslında oraya gidiş amacın diyelim ki özel bir davet ve ona katılmak zorundasın ve o süreç içerisinde senden bir sürü şey bekleyen bir sürü insan var. Ama her biriyle kahve içmen senin için yine bir kısa vadeli zevk hâline gelecek. Ya da, eee, sonuçta hedefin orada bir şeye katılmakken sen farklı bir hedeften şaşıyorsun ama tek bir kişi olduğun için de kendin yetemiyorsun bu duruma. Peki böyle durumlarda mesela ne yapmayı düşünürsün daha çok?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. O zaman o kısa vadeli zevkten feragat ediyorum. Yani, mesela hepsiyle tek tek kahve içmem imkânsız hâle geliyor Evet hepsiyle tek tek kahve içmek istiyorum gerçekten içimden geliyor mesela, hani, eee, senin bana söylediğine göre ama, eee, bir denge kurmam gerekiyor ve o dengeye göre bir şeylerden fedakârlık yapmam gerekiyor. Orada ben o kısa vadeli zevkten fedakârlık yaparak uzun vadede kendi akıl sağlığımı, kendi fiziksel yorgunluğumu, aynı zamanda mutluluğumu yi bir de ondan daha üst kategoriye koyduğum başka insanlar varsa mesela onları ön plana alıyorum, biraz daha uzun vadeli düşünüyorum. Çünkü mesela baktığımda, eee, partnerime biraz daha aileme ayırdığım vakit kadar partnerime vakit ayırıyorum Çünkü partnerim benim ailem aslında baktığında 2. bir ailem, yani, benim kuracağım bir aile olacak. Evet, yani, o da var. Hı hı.
Hımm. Hı hı. Hımm. <chuckles> Hı hı. Bu arada onunla birlikte yaşıyorsunuz değil mi yurtdışında? O zaman, evet, sürekli zaten onunla vakit geçiriyorsun. Bu senin "küçük ailen" denilebilir mi?

Evet, aynen öyle, yani hâliyle e, benim önceliklerim, eee, direkt değişiyor, yani, oradan alacağım arkadaşımla geçirdiğim, eee, kısacık zamanda elde edeceğim o içeceğim kahvede ya da akrabamla içeceğim o kısacık kahvede belki partnerimle uzun vadeli yaşayacağım bir şeyin dengesini bozacağım. Yani hâliyle biraz dikkat etmem gerekiyor.
Hı hı. A! Mesela bu seyahatlerde acaba bunu da ayırt ediyor musun, yani, ya da bu seyahatlere partnerinle çıktığın zamanlar da oluyor mu mesela?
Tabii, yani, onunla geldiğimiz zamanlar oluyor. Hatta yani onunla geldiğim zamanlar daha da zorlayıcı oluyor çünkü
Ortak bir arkadaş çevreniz mi var?
Evet <exhales> yani eee
Ve onları ziyaret etmeye mi çalışıyorsunuz zaman zaman?
Iıı, aynen öyle oluyor. Mesela onun arkadaşlarından evli, çoluklu çocuklu olanlar var. Hadi onlar etkinlik yapmışlar oraya gidelim diyor. Ya ama benim arkadaşlarım da oluyor böyle. Hani o zaman gerçekten, eee, yıpranıyorum ve ama tabii ki uzun soluklu düşünmem gerekiyor. Arkadaşlarım, hani, suistimal etmiyorum yani be bana olan güvenlerini hani anlayışlı olmalarını kesinlikle suistimal etmiyorum. Partnerimle de çok şükür o du dengemiz var yani eğer bir şekilde onun arkadaşlarına çok vakit ayırdıysak bir sonrakinde mutlaka o da benimle birlikte benim arkadaşlarıma ya da beni rahat bıraksın. Ben kendi arkadaşlarıma vakit ayırayım yapıyoruz. Tabii. Tabii, tabii, tabii.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> A! Güzel. <chuckles> Güzel. En azından konuşarak bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Yani bu da sizin en başından beri oturttuğunuz bir düzen mi peki? Yani böyle karar mı verdiniz yoksa zaten çok arkadaş çevremiz ortak veya bunu dengeleyelim, lütfen bana izin ver mi dedin? Çünkü genelde sanki daha tolere eden taraf oluyor, baskın oluyor yani daha doğrusu ilişkide ama.
K evet. Hı hı. Yok. İ Hı hı.